เออ เรื่องนั้นน่ะผมจำไม่ได้แล้วอะ อา ถ้า ถ้าเป็นช่วง เอ่อ หมายถึงว่าถ้า
อ้าว อ๋อ เอาเรื่องที่จำได้ก็ได้ค่ะ <laughs>
ไม่ ๆ ผมหมาย ผมหมายถึงว่าถ้า ถ้าเกิดเป็นช่วงในวัยนั้นน่ะ เราอะจำชื่อเรื่องไม่ได้ แต่มันมีอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะ มันอยู่ในหลังข่าวพระราชสำนักช่อง 3 อะครับ ที่คุณกาละแมร์ พัชรศรี เขาจะเป็นคนออกมา ผมจำชื่อไม่ได้ แต่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จัก
อา คือ เอ๊ะ! หนังเหรอคะ หรือว่า หรือว่าอะไรเอ่ย?
คุณไม่รู้จักเหรอ? มันไม่ใช่หนัง มันเป็น มันเป็นรายการ มันเป็นรายการครับ
3 แซ่บไงคะ อ๋อ ไม่ใช่ อะไรอะ?
ไม่ใช่ ไม่ใช่ 3 แซ่บ คุณกาละแมร์เขาจะฉายเดี่ยวเลย มันจะอยู่ละคร มันจะอยู่ มันจะอยู่หลัง มันจะอยู่ก่อนละครหลังข่าว มันจะมีข่าว ใช่ไหม ข่าวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรายการเนี่ยคั่นประมาณ 5 นาที แล้วมันก็จะเป็นหนัง หนังหลังข่าวอะ
อันนี้คืออะไร คุณรอดูคุณกาละแมร์เหรอ? <chuckles>
เออ ใช่ มันสนุกนะตอนนั้นน่ะ อ้าว!
มันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะ?
เหมือนมันเป็นรายการที่จะเอาข่าวตลก ๆ มาเล่าให้คนดูฟัง มาให้คนดูดู ใช่ ใช่ ใช่ อะไรประมาณนั้น อันนั้นก็เป็นช่วงวัยเด็กเนาะ ที่ผมอะจะอยู่กับอะไรพวกนี้เสียเยอะ มันจะเป็นรายการเสียมากกว่าจะเป็นหนัง แต่ถ้าเป็น เข้าดูหนังจริง ๆ เนี่ย มันจะเป็นช่วงประมาณสัก 16-17 ขึ้นมาแล้วครับ ที่เราแบบว่าอาจจะเป็นแบบ อา เริ่มมีความชื่นชอบ อะไรเงี้ย อาจจะเป็นช่วงนี้หลังจากนี้มา
อ๋อ เอามายำให้ดู อะไรอย่างเงี้ยเหรอ? อืม อือฮึ ค่ะ เริ่มจะเป็นหนังผู้ใหญ่แล้ว อืม เดี๋ยวนะคะ <laughs> อ มันต้องใช้คำว่า "หนังของวัยรุ่นที่เริ่มโต" อา อา
หือ คำนี้อาจจะไม่ดูเหมาะเท่าไร <chuckles> อา มันเป็นหนัง หนังทั่วไป เออ หนังทั่วไป เป็น เป็นหนัง เป็นเรื่อง เป็นเรื่อง ๆ ไป อะไรงี้ ใช่ไหมล่ะ อันนั้น ตอนนั้นเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเลยนะ ที่แบบเปิดดูซ้ำบ่อยที่สุดเนี่ย จะเป็น "บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม" กับ "หอแต๋วแตก"
อา ใช่ ใช่ค่ะ อะฮะ

ใช่
อืม เอาใหม่ ถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ เอาความรู้สึกแรก ที่คุณเคยดูหนังเรื่องเนี้ย มันเป็นยังไงบ้างคะ?
โอ้ มัน มันสนุกมากครับ ตอนนั้นคือมันมี ไม่ได้ดูโรง ไม่ทัน ไม่ทันครับ ไม่ทัน ตอนนั้นผมก็ดูที่บ้าน
ครั้งแรกเลย คุณไปดูโรงเปล่า? ไม่ทันหรอกคุณน่ะ เออ แล้วทำไมถึงเลือก เลือกหยิบเรื่องนี้มาดูล่ะคะ หรือว่าเปิดไปเจอพอดี?
คือที่บ้านผมอะ เอาจริง ๆ เขาเป็นคนไม่ใช่ดูหนังขนาดนั้น ที่บ้านไม่เคยพาไปดูหนังในโรงเลย เขาจะเลือกการแบบว่าซื้อมาดูที่บ้านเสียบแผ่น CD ดู อะไรเงี้ย ใช่ไหม เพราะแบบคุณคิดดูสิ แผ่น CD หนังมันแผ่นละ 100 อะ แต่คุณไปดูโรงมันเท่าไรอะ เราก็ซื้อแผ่นสิคุณ ดูได้ทั้งครอบครัวแผ่นเดียวอะ
อะ อา อยากใส่ใจนิดหนึ่ง แล้วหนังที่คุณไปดูโรงเรื่องแรก คือไปกับใครอะ ไปกับเพื่อนเหรอคะ?
เออ โอ้โฮ เรื่องแรกเนี่ย ผมจำไม่ได้ แต่ว่าถ้าจำช่วงได้น่าจะเป็นช่วงสัก เอ่อ ม. ม.ปลายแล้วมั้งครับ ไปดูกับเพื่อน เออ เป็นหนังเรื่องแรกที่ไปดูในโรง ตอนนั้นนี่คือ ตื่นตาตื่นใจมาก จะ จะได้ดูหนังโรงครั้งแรก อือ ทำอะไรไม่เป็นเลย <chuckles>
เรื่องอะไรอะคะ?
อุ๊ย จำไม่ได้แล้วอะ แต่มันเป็นยุค ยุคเดียวกับ Moana ภาค 1 อะ ผมจำได้แค่ Moana ภาค 1
<laughs> เอ็นดูอะ <chuckles> อะฮะ อะ งั้นกลับมาดูหนังแผ่นที่บ้านก็ได้อะ ถ้าจำไม่ได้อะมา บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม อะฮะ
เออ เออ เออ อา อ๋อ ใช่ มัน ย มัน มันก็จะเป็นบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามัน มัน มันสนุกอะ มันเป็น มันเป็นความสนุกที่มันง่ายอะ แบบเป็นหนังไทย ผมดูหมดเลยนะ แบบรถไฟฟ้ามาหานะเธอ ATM เออรัก เออเร่อ แล้วก็อะไรอีก อืม เออ ๆ แบบ ไอ้สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก นี่ก็ดูบ่อยอะ หนังทั่วไปหนังไทยครับ ที่แบบว่าเด่น ๆ ดัง ๆ ในช่วงนั้นแบบ แฟนฉัน อะไรเงี้ย หรือกับอีกเรื่องหนึ่งอะ ที่ก้อยซัน ไอ้ที่ศนันธฉัตรเขาเล่นกับคุณเต๋ออะ ผมก็ดู ผม แต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ แต่แบบดูเยอะ ดูเยอะอยู่ครับหนังไทยอะ คลายเครียดได้หมด
อุ๊ย นางเอกน่ารัก อือฮึ อืม กับเต๋อ เหรอ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือ ม แสดงว่า เท่าที่ฟังจากรายชื่อหนังมาเนี่ย แสดงว่าบ้านคุณก็เป็นนักดูหนังเหมือนคัน กันใช่ไหมคะ? แบบว่าเก็บแผ่น ไว้ดู
เฮ้ย จริง ๆ อะ ไอ้บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมอะครับ อันนั้นน่ะเราดูแผ่น แต่ว่าไอ้หลัง ๆ มาเน็ตมัน อินเทอร์เน็ตมันเริ่มเข้ามาแล้ว แล้วก็ตอนนั้นเขาเรียกว่าวง วงการหนังเถื่อนกำลังบูม มาก กำลังดี ผมก็มีโอกาสได้ดู <chuckles> อ้าว ตอนนั้นเรา เรา เราไม่ได้ เราดูในโรงไม่ได้ คือมันออกไปแล้ว แล้วแบบว่าแผ่น ถึงเป็นแผ่นน่ะ มันก็เป็นแผ่นก๊อบอยู่ดีอะคุณ แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากการดูเถื่อน เราก็โอเคไม่เป็นไร เราก็ดูเถื่อนแล้วกัน เพราะว่าตอนนั้นน่ะ พวกสตรีมมิงอย่างเน็ต
อ๋อ <laughs> <chuckles> เข้าใจ อือฮึ อือฮึ คุณ แต่แผ่นที่มันถูก สิทธิ์มันมีนะคุณ